と、今ですね、家族さんにんでして、私と主人と子供の3人家族なんですよ。
はい。 はい。 はい。 はい、お子さんって何歳くらいのなんですかね？
うん。 えっと、まあ、えっと、ええ、私たちのこの夫婦が40代と子供が、えっと、小学校の高学年ですね。うん。
あ、高学年は結構食べ盛りの年代ですね。うん。あ。
うん。あ、そうですね。でもどちらかというと、私が一番食べ盛りで、あとのふたりは意外と少食なのでなんか、ま、作っていて
はい。 あ、そうなんですね。うん、はい。 はい。 はい。
なんかドンってこう作ったとしても、なんか「もうお腹いっぱい」って言われることが多いんですよね、2人とも。うん。
はい。 うーん。 ああ、なるほど。自分のちょっと基準で3人前作ってしまうけど、そこまでは食べてくれないで残ってしまうということは、おいといてね。うん。
うんうん。 そうなんですよね。たまにこう半分とか残ったりして。ええ、食べないの？みたいなことがよくありますね。やあのなんかね、誤解されないように言うんですけど、まずいとかそういったことではないと思うんですけど、うん。
うんうんうん、なるほどなるほど。 はい。 うんうんうん。 はい。 ああ、そぜふなな、ないですもんね。うんうん。
うん。だと思うんですけど、こう、なんか小食うん。なんですよね。
うん。量的にちょっと、はあ、食べれきれない、うーん。
うんうん。そんな感じで、うん。無駄がうん。うん。
だいぶはい。ちなみにそのあ、すいません。今。ちなみにそのお料理っていうのはどれくらいの頻度で作られているんですか？
うん。